それは、あの、なんか、ま、もう趣味とここも、あの、リンクしてくるんですけどそう、ま、あの、散歩とかと同じです。自然の中に居るのがすごい好きなので、あの、山に行きますね。あの、それこそ、もう数時間かけて、遠くの「今日はここの山が天気良さそうだから行くぞ」みたいな感じで、あの、もう登山をしに行きます。<laughs>
あ、なるほど、はい。 ああ、ほんとそうなんすね。 ああ。 ああ。 そもそも、その山にアクセスしやすい環境にね、住んでらっしゃるのいいですね。
あ、でも、いや、普通に全然3時間とかかけて。<laughs>
え？ お、そこは、あ、ほんとに時間かけて。おお。
なので、そうですね、今日はいちにち、もう、あの、お休みっていう時とかに、あの、行くので、ま、友達と予定を合わせてね、あの、行くってこともあれば、もう1人で、あの、「あ、もうダメだ、山い行かなきゃ」みたいな気分になったら、1人でその天気が良さそうな山を探して、1日1人出かけるみたいな。うん。
へえ。 うん。 おほ。 ええ。はい。 え、す海ではなく、山に惹かれるのはなんでなんですか？
ああ、やっぱり、なんか、ま、海海の方が確かにアクセスあ、ま、すしようと思えば多分そんな3時間とかかかんないでで行けるので行けるんですけど、体を動かしたいっていうのも多分あるんですよね。海だと、ま、海辺で走るか泳ぐぐらいしかちょっと浮かばないんですけど、そう、山だと、その山登りっていうそのエクササイズ要素もあるので、やっぱり運動もストレス解消になるじゃないですか。
あ、そうなんすか。ええ。 はい。 うーん、うん、ふん。 うーん、はい、確かに。 ふーん、ふんふん、はい。 確かにそうすね。
そう、なんで、自然の中に居れるプラス、やっぱ体をすごい、結構な有酸素運動にね、なってると思うので、その動かすことでのリフレッシュの両方なのかなって思いますね。
ああ。 はい。 はい。 ええ、その頂上にを目指して登ってる過程自体もやはり心地いいんですか？
はい。 いや、ま、疲れるんですけど、当然。<laughs> 疲れるし、汗だくになるしってあるんですけでもそれも、やっぱ気持ちいいですね。普段のね、その日常生活の中ではない体の動かし方なので、ま、筋トレとかを日常的にされてる方だったら、ま、そこでストレス発散とかにね、なるのかなと思うんですけど、なかなか自分にす厳しくいけなくって、すなんか家で筋トレとかするすてもね、15分ぐらいとかでオッケーみたいな。そう、はい、ちょっと甘いので自分に。そ、登山だったら、やっぱ数時間単位で、結構、こう、汗をかき続けるのがうん。
うん、うんうんうん。 あい。 人生。 はい。 うん。 ああ、なるほど、はい。 ああ、<laughs> はい。 あ、でもややれうんうん、はい。へえ。<laughs> はい。 あ、ほんとにうに、あ、はい。 数字が書けるぐらい、結構おっきい、高い山なんですね。
気持ちいいかもです。そうですね。 そうですね、ま、あんね、行き先にもよるんですけど、長いとやっぱり、ん、結構ね、6時間、8時間とか歩いてたりもして、短かったらほんと3、4時間で終わったりもするんですけど、うーん。
はい。 え。 さんよじかんで短いという感覚なんすね。
<laughs> そうですね、山だとやっぱり、うん、登って降りてくるとそれぐらいね、かかっちゃったり
すごいですね。 はあ、もう、じゃあ、身体的には疲れる部分はあるかもしれないけど、精神的にもかなりストレスが
するのかなと。うん。 はい。